Ai, com certeza. É uma delícia, nossa, como é bom, assim, eu gosto muito de estar com eles. E daí, é claro, é aquilo que eu comentei, eu acabo deixando de fazer minhas coisas, eh, porque é prazeroso para mim também, né, desses momentos, então mas eu acho que é isso mesmo, vale a pena esses momentos também sem culpa, né. Sem a culpa.
Então. Claro. Claro. Todo mundo fala em em organizar a vida, em em conseguir completar as tarefas do dia a dia, nada.
Ai, nossa. É. É, tem coisas mais importantes, né.
É.
Nossa, eu assim, eu amei as tuas dicas, as tua dica não, na verdade, você me criou uma percepção do que realmente vale a pena, né, e as coisas, como elas podem ser tão tão mais simples, e tão mais gostosas e prazerosas do que a gente pinta no dia a dia. Aí, eu te agradeço muito. Muito obrigada por por compartilhar esses mo esse momento.
Não, disponha. E se tiver e se tiver a oportunidade, pega a bicicleta, vai na casa da tia. Oh! Pelo menos pelo menos mais uma vez na vida, né.
Ô coisa boa! <laughs> Vou sim, nossa, vai ser uma delícia. <laughs>
"Ai tia, saudade daquele café". <laughs>
Ai, vida boa, né. Aquele cafezinho, aquela aquele bolinho feito na hora, quase você comia quente, e falava que dava dor de barriga. <laughs>
Verdade. Olha, disponha. Verdade. Disponha! Eh, seja feliz, menina! Se olha no espelho, fala assim: "Ó, o importante somos nós, não são as coisas, né. Então"
É. Tá bem, muito É verdade, você tem toda a razão. Perfeito. Muito obrigada, muito obrigada mesmo, adorei.